Ne? Ähm
Und das heißt, äh, du hast dieses Studium ja, wie du gesagt hast, noch im späten Alter. Hast du dann in dem Bereich dann auch sogar noch gearbeitet, von dem Studium, was du da gemacht hast? Okay.
Ja, ja, das das tue ich bis heute, ne? Äh, also, ich habe 'n Master gemacht im Change Management, äh, und Business Coaching. Und das zusammengebracht mit meiner Lebenserfahrung und beruflichen Erfahrung, äh, das ist einfach toll. Super Kombination, ne?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, das stimmt natürlich. Gerade die diese diese Lebenserfahrung, denke ich mal, ist dann auch noch 'n ganz wichtiger Punkt, was einem natürlich keiner nehmen kann. Und dadurch kann man natürlich gerade jungen Leuten dann auch natürlich schon, äh, sehr viel helfen.
Genau. Das ist richtig, ne? Ähm, das ist einfach sehr, sehr schön, da merke ich einfach, da kommt vieles zusammen. Ähm, und auch heute le ich lerne gerade Italienisch, äh, hätte ich nie gedacht, aber ich will jetzt im Früh <laughs> ich will aber im Frühjahr will ich mit meinem ältesten Sohn will ich nach Venedig nach Venedig und Rom. Äh
Mhm. Oh, wie schön. <chuckles> Ich sage jetzt mal ciao. <laughs> Mhm. Mhm.
und da habe ich gedacht, naja, zumindest möchtest du ja 'n Brötchen bestellen können, ne, ein Cornetto, wie ich jetzt weiß. <laughs>
Okay. Aber einfach für den Privatgebrauch, dass du sagst: „Wir wir machen 'ne Reise nach Rom und ich möchte vielleicht auch vielleicht so 'n paar Worte aufschnappen, die ich vielleicht in den Straßen höre, wenn man da unterwegs ist, dass man vielleicht so 'n bisschen was versteht.“ Okay.
Richtig. Ja, genau. Ja, äh, die Italiener, die reden mir viel zu schnell, da komme ich nie hinterher. <laughs>
Mhm. Das stimmt. <laughs> Das stimmt, das stimmt. Aber gut, Italienisch ja natürlich auch so 'n so 'ne warme Sprache irgendwie, wo man die man einfach gerne hört dann ja auch. Und wie machst du das? Gehst du irgendwo hin? Ich sage mal, so ganz klassisch denke ich jetzt an diesen Volkshochschulkurs oder machst du so was eher für dich zu Hause, dieses Lernen?
Ja. Na klar, ne?